Tem isso mesmo, de fato. Aí olha, você tem razão. Eu vou ter agora mais essa perspectiva assim do longo prazo. Gostei dessa ideia do investimento, sabe. Eu acho que vai me dar, até por ver também crescendo enquanto ficar parado, acho que isso vai dar uma motivação também. Olha, muito obrigado por me ouvir e pelos seus conselhos também, sabe. Eu te agradeço muito, principalmente por não me julgar. Eu me senti acolhida, sabe. Eu quero agora botar em prática os seus conselhos, viu. Obrigada.
É. Aham. Sim, sim. Ah, imagina! Eu espero que você consiga. Eu acho que começando o ano aí, você consegue reestruturar melhor assim essa questão das recompensas. E lembrando que você merece sempre, mas talvez, <chuckles> né, não usar essa frase o tempo todo facilite um pouquinho. <chuckles>
Não sempre.
Qualquer